Мгм.
Я не могу отложить это, и я запланировать это не могу. Ты понимаешь, о чём я? И вот и как с этим справляться, я не знаю. Естественно, я бросаю все дела. Я же не могу им сказать: "Так, подождите, у меня ещё полчаса, тут я смету доделываю". Конечно, я всё бросаю и п начинаю звонить, э, м, там, клиенту, объяснить ситуацию, э, соответственно, э, звоню монтажникам, говорю: "Давайте там, ну, вывеску надо снимать, спасать, всё, что осталось, там, выносить их как-то". Ну, то есть, как бы, я этот момент разруливаю.
Да, да, да. Мгм. Мгм. И я правильно понимаю, что только ты можешь это сделать?
И я не могу Ну, теоретически, конечно, э, с монтажниками у нас взаимодействует начальник производства, и он может им давать указания. Но тем не менее уведомить заказчика и клиента нашей фирмы, э, могу только я.